Ich hätte mal 'ne recht spannende Frage, grade weiß nicht, ob du vielleicht gerne reisen gehst und wenn du gerne reisen gehst und wenn du schon viel gereist bist, gab es da mal 'ne denkwürdige Begegnung, die du hattest, wo du gesagt hast: Okay, das war so 'n einschneidendes Erlebnis für dich?
Mhm. Ähm. Ja, da muss ich direkt an eine Situation denken, wo ich eine Begegnung mit einem wilden Orang-Utan hatte.
Okay.
Und, äh, <laughs> das war, ähm, in, äh, Indonesien.
Mhm.
Und ich habe da in so einem Freiwilligenprogramm mitgemacht, wo es darum ging, ähm, Orang-Utans deren Re ähm, Lebensraum zu schützen, also, Regenwald wieder aufzuforsten, Palmölplantagen, äh, zurückzudrängen. Und, ähm, da habe ich einige Orang-Utans gesehen und an sich war jede von diesen Begegnungen, ähm, was Besonderes, aber eine Begegnung ist dann irgendwie doch sehr herausgestochen, wo ich mit 2 anderen sehr tief in den Dschungel reingegangen bin und wir dann abends so in der Dämmerung gesehen haben, wie ein Orang-Utan
Ah okay. Mhm.
per Bäumen per Bäume quasi, den Fluss überquert hat.
Mhm. Krass, ja. Sowas live zu sehen ist, glaube ich, erstaunlich, kann man sich, glaube ich, so gar nicht vorstellen, äh, wenn man's nur aus Videos kennt, ja.
Ja, a also, auf jeden Fall. Es war so, klar, natürlich hat man das schon mal irgendwie, ähm genau, in irgendwelchen Dokus oder so gesehen, ähm, aber das war dann wirklich so irgendwie so 'n richtig magischer Moment, weil wir saßen dann im Fluss. Es war so 'n auch so also, sehr niedriger Fluss und konnte man dann drinsitzen, sich 'n bisschen erholen von der von der Wanderung, äh, den Tag über. Und dann war alles so in rotes Licht getränkt von der Abendsonne. Und dann hat man halt auf einmal so erst mal dieses Rascheln gehört und dann kam da der Orang-Utan so ganz gemächlich aus so 'ner Baumkrone raus und hat uns auch 'n hat einmal so 'nen Blick rüber geworfen zu uns, festgestellt, okay, die sitzen da nur, die tun nix. Und ist dann ganz gemächlich eben von der einen Seite auf die andere. Und dann hat man irgendwann auch noch gesehen, ähm, dass sogar noch 'n kleines Baby mit dabei war. Ähm. Und dann saß man da und war einfach wirklich nur so gebannt von der von der Schönheit der Natur.
Videos halt, ja, sowas halt. Genau, ja. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ja, okay krass, ja. Mhm. Wie weit war das wie weit wart ihr ungefähr von dem weg? Kannst du es einschätzen oder?
Hm, also, es waren bestimmt so Luftlinie 30 Meter.
Okay ja. Ah gut, okay.
Hm. Aber es war halt dadurch, dass es dann so direkt im Fluss war, war es so einfach so perfekt freie freie Sicht. Also, es war nix mehr irgendwie im Weg oder so. Ähm, und, ja, obwohl ich halt vorher schon einige Orang-Utans dann gesehen hatte in dem Projekt, war das dann irgendwie noch mal so
Mhm. Okay ja, krass.
ja, das war irgendwie noch mal so 'n anderes Level.
Hm. Also, du warst da als Indonesien nicht wegen Urlaub, sondern gezielt wegen diesem Projekt, bist du dahin?
Genau, also, ich hm, also, ich bin auch viel rumgereist, aber, ähm, ich war dann 4 Wochen insgesamt auch in diesem Projekt und das war dann auch so, ja, der Hauptgrund, warum ich da hingereist bin, ähm
Mhm.
äh, also, in die Region da Südostasien ähm. Genau, aber es war dann 'n so gesehen am Ende nur 'n kleiner Teil von der Reise insgesamt, ähm, aber trotzdem einer, der mich so mit am meisten irgendwie, ja, geprägt hat, ähm, diese Zeit da in diesem, ähm, Camp zu verbringen.
Ja. Mhm, okay mhm. Hm. Ich glaube, ich vor allem in freier Wildbahn ist es ja also, ich kann es mir zum Beispiel gar nicht vor vorstellen, weil ich hab jetzt wenn ich dr wenn ich überlege an Tieren, welches Tier habe ich mal gesehen, wo ich wo ich wirklich so war: „Boah, krass.“ Ich glaube, das hatte ich sogar noch nie. Ähm, ich war früher mal- aber das habe ich mittlerweile auch gelassen- in Zoos halt, aber das ist ja, äh, äh, völlig Katastrophe. Sollte man boykottieren auf jeden Fall. Äh, ähm, aber ich kann mir zum Beispiel wie groß ist so 'n Orang Utan? Das sind ja die mit den ganz langen Armen oder, glaube ich?
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Ja, genau, also, die haben die haben auf jeden Fall lange Gliedmaßen, ähm, und, ähm, mir geht's auf jeden Fall auch so wie dir. Ich habe vorher jetzt auch noch nicht so wirklich, groß so Wildlife gesehen, außer im Zoo und das natürlich dann da immer so 'n bisschen so, na ja, so richtig glücklich sehen die jetzt auch nicht aus. Ähm, genau und deshalb, ja, der Orang Utan, äh, ist also, was mich sehr überrascht hat, ist so, er ist sehr menschlich und auch von der Größe her ist es eigentlich wie Menschen, wiegen auch ungefähr genauso viel. Ähm, genau, also, die Proportionen sind natürlich 'n bisschen anders, aber ja, im Großen und Ganzen kann man schon so von 'ner Körpergröße und Gewicht einfach wirklich mit dem Menschen vergleichen.
Ja genau. Ja. Ne. Mhm. Mhm. I gut, die sind ja auch clever, ne? Gibt's ja auch, äh, viele Videos, wo die dann Rätsel lösen und so was. Also, dumm sind die ja nicht, ja. Ich und wenn du sagst, die haben euch gesehen und ihr wart da ganz entspannt, dachte der sich wahrscheinlich schon: „Na ja, okay, die machen mir nichts passt. Ich lauf einfach weiter.“
Mhm. Mhm. Ja, <laughs> also, ähm, das hat man auf jeden Fall auch gesehen, dass diese Intelligenz irgendwie, weil, ähm, wir haben dann in dem Camp haben wir die auch so, ähm, gemonitort, also, ähm, Geodaten genommen und, ähm, die fotografiert, um dann auch die einzigen äh, einzelnen Individuen dann wiederzuerkennen.
Mhm. Mhm.
Und dann hat man natürlich auch sehr nahe immer an deren Gesicht herangezoomt, die auch schon extrem individuell aussehen und man da auch so menschliche Züge drin sieht. Und wenn man denen in die Augen guckt, dann ja, also was du gerade sagtest, da sieht man dann richtig so diese Intelligenz, dass die einen angucken, sich dabei was denken, so 'ne eigene Welt haben und, hm, ja, Orang Utan heißt ja auch, äh, um noch hier so 'n Funfact zu, äh, bringen, ähm, „Mensch des Waldes.“
Mhm. Mhm. Wow, okay, wieder was Neues gelernt. Ja.
Ich finde, das passt sehr gut, ja. Das ist halt einfach so Menschen, die im Wald leben irgendwie. <laughs>
Ja, das passt echt gut, ja. Ja, aber die sind jetzt nicht, äh, vom Aussterben bedroht oder oder was was genau war der Grund, also, Lebensraumerhaltung hast du ja gesagt, oder? Ja, ja.
Mhm. Hm, ich wa also, ich weiß gar nicht, ob die so also, wie stark die vom Aussterben bedroht sind, aber die sind auf jeden Fall bedroht, ähm, weil der Lebensraum einfach sehr klein geworden ist. Also, zum Beispiel auf, ähm, Sumatra
Okay. Mhm. Ja.
ähm, wo wo ich jetzt war, da ist mehr als 70 % ähm, mittlerweile Palmölplantage.
Okay, ja.
Ähm, und die leben da jetzt nur noch in einem so 'nem Nationalpark, wo die Zahl relativ stabil ist und, ähm, sogar so 'n bisschen wieder am Wachsen ist, aber es ist trotzdem alles 'n sehr fragiles System und, ähm
Mhm. Mhm.
ja, es ist einfach immer so 'n dauerhafter Kampf, jedes jeden Quadratmeter Regenwald zu erhalten, ähm, dass der keine Palmölplantage wird.
Ja, das ist verrückt eigentlich, ne, wenn man sich das überlegt beim also, ich war jetzt zum Beispiel- kurz so 'ne Side Story- äh, letztes Jahr auf also, Bangkok und auf Ko Samui. Aber da gibt's ja jetzt zum Beispiel jetzt gar keinen nicht so d diesen Regenwald. Klar gibt's auch bisschen dichteren Wald, aber kann mir jetzt zum Beispiel so Regenwald kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen. Vor allem wie ist es, wenn dann ist also, sieht man dann da wirklich, wenn man da vor Ort ist, wie teilweise ganze Stellen abgeholzt sind oder ist das so, also, wo einem gar nicht auffällt so jetzt?
Mhm. Ja. Ah ja. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, Bangkok habe ich leider nicht geschafft, äh, um das kurz einzuwerfen, aber hätte ich auch Bock drauf gehabt, ähm, <chuckles> ähm, genau ähm, man
Mhm. Ja.
sieht das teilweise, dass das frisch abgeholzt ist. Aber was viel eindrücklicher ist, ist dann, dass wenn man zu dem Nationalpark fährt, ähm, vom also, man kommt natürlich nur per Flugzeug dann halt auch auf die Insel, und dann muss man erst mal 4 Stunden noch mit dem Auto fahren, um dann zu dem Nationalpark zu kommen. Und diese 4 Stunden, sind 4 Stunden einfach nur durch Palmölplantagen fahren.
Ja klar. Mhm. Oha.
Ähm, also, auf 'ner relativ guten Straße. Das heißt, man fährt auch relativ zügig da durch, aber das unterstreicht
Krass. Das halt wie so 'ne Industriestraße wahrscheinlich oder wo halt dann auch Lkws fahren und sowas? Ja ja.
Genau, genau. Aber also, das unterstreicht eigentlich nur, wie riesig das ist und es fühlt sich wirklich an wie 'ne Wüste, weil man sieht da manchmal 'n paar Kühe, die, äh, dazwischen grasen, aber so, was man sich sonst vorstellt, was es alles an Tieren im Regenwald gibt, die man ja auch hört, da ist das es ist einfach wirklich so 'n Ödland. Und, ähm, das ja, das das macht einen dann
Mhm. Mhm. Traurig, finde ich, ja.
hm, so sehr nachdenklich und auch 'n bisschen traurig auf jeden Fall.
Mhm. Ich glaube ja, wenn man vor Ort ist, ist es noch mal was ganz anderes, wenn man sowas wirklich sieht und wenn du dann auch, so wie du sagst so 'n so 'n Orang-Utan sieht und man man man stellt sich dann vor: Ey, was machen wir eigentlich mit ihrem Lebensraum? Das ist so ungerecht, weil im Prinzip die machen uns ja nichts, so die wollen einfach ihr Ding machen, die wollen im Wald leben und wir machen einfach den Lebensraum kaputt wegen Pal fü für was benutzt man überhaupt Palmöl? Was ist denn das, weiß dass es in Nutella zum Beispiel drin ist, <chuckles> aber
Ja. Ja. <laughs> Ja. Ja, also, Palmöl, das ist so gefühlt in allem irgendwie drin, genau, also, Nutella, in ex also, auch generell in sehr vielen Lebensmitteln, einfach als sehr günstiges Fett und als Geschmacksträger, ähm, aber es ist auch in vielen Shampoos drin oder anderen Kosmetika, ähm, also, a in sehr vielen Dingen so des alltäglichen Gebrauchs. Ähm, und mal also, manchmal gibt's ja auch extra so dieses „Palmölfrei“ Label.
Keine Ahnung. Okay. Mhm. Okay. Ja.
Ähm, ja, aber es ist schon schon absurd irgendwie, in wie vielen Sachen das drin ist. Und, ähm, wenn man darauf irgendwie so 'n bisschen achten möchte, wie ja, da muss man eigentlich jedes Mal einmal kurz gucken. Also, irgendwann weiß man nämlich auch, was in den Produkten drin ist, die man kauft, aber, ähm, ja, gerade so bei Kosmetika ist es dann irgendwie auch überraschend, wie oft dann da auf einmal „Palmöl“ steht.
Mhm, ja. Ja, ja und ich glaube, de so was beachtet wahrscheinlich gar nicht, vor allem, ich glaube, f die meisten 90 % der Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, woher das kommt. Ähm, aber es zum Beispiel, ich stelle mir jetzt auch also, Palmöl kommen wahrscheinlich von Palmen, oder? Denke ich mal, oder, äh?
Mhm. Genau, also, das tatsächlich einfach so die Palmöl-Palme. <laughs> Ähm.
Ja. <giggles> Kann ja sein, das heißt so, aber kommt von 'ner anderen Pflanze. Kann ja auch s ne?
Ja, ne, genau, das ist die Palmöl-Palme und die ist ähm, die ist auch gar nicht heimisch in Indonesien zum Beispiel. Die kommt, äh, aus Südamerika. Ähm, und jetzt in Bezug auf die Orang-Utans noch mal, ähm, die haben das Problem, auf S ähm, Sumatra kommen die nie auf den Boden, weil die Angst vorm Tiger haben. Und die Palmölblätter von der Palmölpalme, die sind aber nicht stark genug, um die Orang-Utans zu tragen. Das heißt, das ist für die wie so 'ne unüberwindbare Hürde. Und wenn da 'n Waldstück ist, was durch 'ne Palmölplantage von 'nem anderen Waldstück abgeschnitten ist, dann kommen die da nicht mehr hin. Und das war dann zum Beispiel auch so was, ähm, wo das das Projekt angesetzt hat, ähm, da eben wieder so Korridore zu schaffen, dass die Orang-Utans sich zwischen verschiedenen Waldstücken, ähm, bewegen können und dann, ja, ähm, da keine kleinen Unterpopulationen entstehen, die dann, äh, nur noch irgendwie so aus 3 Tieren bestehen.
Okay, aber interessant, ne? Okay. Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm, ja. Ja. Gut, ich denke, da wird sich Mutter Natur was dabei gedacht haben, dass sie gesagt hat: „Okay, da machen wir keine, äh, Palmölpflanzen hin, weil <chuckles> das macht für die Orang-Utans keinen Sinn.“ Äh.
Ja. <chuckles> Ja, ja, genau. Also es ist so, ähm, ja, einfach der
Falsch platziert einfach, ja. Passt.
einfach komplett falsch platziert, so der Orang-Utan, der sieht das und denkt sich so, hä? <chuckles> Warum?
Äh. <chuckles> Ja. Wie lang warst du dann da insgesamt?
Ja. Äh, da war ich dann 4 Wochen in dem in dem Camp.
Okay. Und dann hast wart ihr wart ihr dann also, dieses Camp war dann direkt im Dschungel oder wie? Also, in diesem
Mhm, das war so genau, das war am am an der Grenze zu dem Nationalpark. Also, es war quasi, in die Einrichtung war der Nationalpark und der Regenwald und in die andere Richtung waren dann die Palmölplantagen. Und so in diesem Grenzgebiet hat sich das dann alles abgespielt, ähm, weil das da auch so die heikelste Fläche ist, wo ja dann auch viele Mensch-Tier-Konflikte entstehen, ähm, durch Farmer, die sie dann auch die Orang-Utans abschießen, wenn die dann auf deren Farmen kommen und irgendwelche Früchte klauen oder so. Ähm. Und genau das dann auch zu kommunizieren und da dann zu vermitteln, das war dann auch so' ne eine Aufgabe.
Mhm. Mhm, okay. Ja. Ah, okay. Ganz ehrlich. Mhm. Gab's da auch mal also in dem Camp wo du warst, gab‘s ja bestimmt auch wel Leute die da leben? Oder ja, und gab‘s da auch mal hast du mitbekommen dass da mal Streit gab zwischen denen und, äh, so, keine Ahnung, Palmöl-Arbeiter oder so? Also, allgemein, wie ist da die Stimmung?
Mhm. Ja, also Hm, die Stimmung war eigentlich ganz gut, weil die kannten sich mittlerweile alle in de in der Region. Also, man war schon man stas man ist da schon seit Jahren in Kontakt. Hm und die profitieren davon, dass es da diese Organisation gibt, weil die denen ähm, falls es irgendwie zu ‘nem finanziellen Schaden kommen wäre, wegen Orang Utans, wird das erstattet. Und ansonsten helfen die auch, ähm, den Farmern dabei, ähm, von Palmöl-Plantage auf normale Fruchtbäume umzusteigen, wie Mangos oder so. Und, ähm, im im besten Fall können sie damit am Ende mehr Gewinne erzielen, also von daher war die Stimmung eigentlich ganz gut.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Würde ich glaube wie gesagt, so wenn man mal vor Ort ist, dann dann dann realisiert man das erst mal, w wie real eigentlich alles ist und das nicht alles nur normalerweise sieht man ja alles nur aus Videos, aber das ist nicht wirklich greifbar. Deswegen also findest du wahrscheinlich empfehlen vielen Leuten empfehlen: „Ey, macht so ‘ne Erfahrung auch mal“, denke ich m
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, <laughs> ich ich kann's empfehlen, ähm also ist schon sehr eindrücklich.
Ja, dann danke dir für‘s Gespräch.
Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.